อ๋อ งั้นแสดงว่าจริง ๆ แล้วนะคะ ใน ในเรื่องของความรักตรงเนี้ยค่ะ อ่า เราก็มองว่าจริง ๆ อะค่ะ พวกสื่อ social media เนี่ยมันก็มีอิทธิพลเหมือนกัน ใช่ไหมคะ กับ การที่เราอยากจะ มีความรักแบบในนั้นเนาะ แล้วยิ่งแบบ ซีรีส์ดัง ๆ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ มันก็ทุกอย่างมันราบรื่นแบบว่า เอ่อ มันไม่ได้ มีแบบว่าหักมุมอะไรเยอะแยะ เราคาดการณ์ได้ แต่ว่าถ้าใน ชีวิตจริง อะค่ะ มันมีเรื่องหักมุมเยอะแยะที่ ที่เรามองว่าคาดการณ์ไม่ได้แบบนี้หรือเปล่าคะ?
อือฮึ มาก ๆ เลย อืม อา นั่นน่ะสิ อืม